Oh berarti memang karena kesibukan ini, akhirnya Kakak juga lebih mengurangi, waktu layar Kakak, ya?
Mhm, betul betul.
Nah, itu berarti, eee nggak nggak ganggu, kan, Kak, ya, untuk gadget, ya, nggak ganggu produktivitas Kakak?
Nggak kalau misalnya aku masih bisa mengontrol. Tapi kadang-kadang juga aku nggak bisa mengontrol, ya. Makanya aku, eee, juga instal aplikasi sih untuk mengontrol aplikasi aku yang aku gunakan gitu. Jadi aku tuh biasanya kalau misalnya udah ngerasa memang udah nggak bisa mengontrol diri sendiri, ya, Kak. Aku tuh kayak instal aplikasi namanya Aliver, Kak, di iPhone aku kan. Nah aplikasinya itu lucu banget deh. Mhm, jadi aplikasinya itu
Oke. Oh, gimana tuh, Kak? Gimana gimana, boleh dijelaskan nggak?
Boleh. Jadi aplikasinya itu ketika itu juga gratis loh, Kak. Jadi nggak berbayar sama sekali, ya. Nah terus aplikasinya itu bener-bener bisa mengelompokkan apa sih, eee, aplikasi-aplikasi yang pengen diblok untuk berapa lama durasinya gitu. Kayak misalnya aku masukin Instagram, TikTok, terus kayak X, YouTube, gitu ya pokoknya sesuai semua yang sosial media aku masukin ke situ tuh ke satu grup, nanti kalau misalnya udah melebihi dari 4 jam, itu akan langsung otomatis terblok, Kak, nggak bisa aku buka aplikasinya. Jadi seekstrem itu. Betul karena aku
Wow. Oh gitu. Bentar bentar, 4 jam itu 4 jam itu 4 jam akumulasi sehari atau 4 jam dalam satu waktu langsung?
Akumulasi sehari.